Слушай, э, у меня вот такая ситуация, м. Этим летом я вдруг, э, почувствовала очень сильную боль в стопе. И сначала я подумала, что это я просто, ну, не знаю, м, мало хожу, и старалась больше, на самом деле, ходить, вот больше двигаться, делать какие-то, э, зарядки, там какой-то массаж. И в итоге боль настолько усилилась, что пришлось обратиться к врачу, и оказалось, что у меня, ну, небольшое как бы воспаление, скажем так, кости.
Так.
И, э, что меня особенно удивило, мне сказали: "Наверное, вы много занимаетесь спортом, потому что такое бывает у спортсменов". Как я потом совершенно случайно познакомилась с одним, м, ну, молодым человеком, и он сказал, что у него такая же проблема, э, в стопе, но он-то футболист, а я-то нет, вот. То есть я как бы н настолько больших физических нагрузок на себя никогда не брала и очень этому удивилась. В общем, м, я, конечно, отходила на лазерную терапию, и острая боль ушла, но теперь как бы вот эта черта у меня появилась, да. То есть это что-то, видимо, не то чтобы хроническое, то есть оно будет периодически обостряться, нужно будет как-то решать. А, вот, ам, то есть стало иногда, как бы, если я вот больше хожу, чем, а, может быть, привыкла, как-то, м, боль испытываю в стопе, не каждую обувь могу уже надеть, вот, и, ну, мне некомфортно, потому что я, в принципе, ещё чувствую себя молодой, хочу много двигаться и вообще люблю гулять, и мне не нравится это состояние. А вот, э, даже не знаю, вот что ты мне в этом плане посоветуешь, чтобы всё-таки мне как-то, э, ну, не знаю, не пускать своё здоровье на самотёк и не катиться к могиле, да, а как-то всё-таки ещё продлить себе молодость и бодрость.
Понимаю. Да. Понимаю. Коне Конечно, да. Я понимаю, э, твоё чувство. Очень неприятное, да, когда вот тело вдруг начинает ограничивать как-то, да, какая-то боль появляется. Вот, э, это выбивает из колеи, и какое-то, наверное, ощущение уязвимости есть. Вот, эм. А скажи, пожалуйста, вот, эм, такой вопрос. Ам, какие повседневные задачи сейчас трудно выполнять? Это именно только, а, ходьба или что-то ещё?
Да. Э, ну, как бы, я не в шахте работаю, у меня на самом деле работа сидячая. Я, правда, не знаю, плюс это или минус. Да, это мне, как бы не, больно. Э, вот, но я хожу за детьми, допустим, там в сад, в школу, э, забираю их, ну отвожу, соответственно, хожу, м, в магазин. Но я как бы не хочу себя этим ограничивать. Я вообще-то люблю ещё походы, вот когда хорошая погода, люблю горы, люблю гулять, м. Плавать, например, я, кстати, не так давно научилась, хотя уже взрослый человек. И, э, там, когда плывёшь, тоже вот у меня, может быть, кстати, это как-то триггернуло этот момент. Я вот летом научилась плавать, и я помню, что стопа немножко болела, когда я вот так её направляла. Как бы, там как ластами же пользуешься стопами. М, не знаю, может быть, потому что я всю жизнь не плавала, а тут попробовала. С другой стороны, ну не так много я плавала, чтоб прямо заработать себе воспаление кости. Вот, в общем, не знаю, мне бы хотелось на самом деле ещё развиваться. У меня вот, э, достаточно долго дети были маленькими, щас они подрастают. Я думала, я наконец-то уже возьму какую-то нагрузку побольше, там спорт какой-то у меня в жизни появится. То есть я не хочу, чтобы это стало моим ограничением, и так вот думать, что: "А ладно, в садик же могу ходить и в школу, и хватит". Да нет, мне не хватит, я хочу большего.
Конечно. Здорово. Понимаю. Да. Конечно. Да, э, очень жаль мне, что ты с этим столкнулась. Э, эта боль в стопе. Это, конечно, и физически, да, выматывает, и эмо и эмоционально получается, когда вот, э, она появляется, да, ни за что. Как ты говоришь, ты не спортсменка, да? Вот ничего такого вроде и не делала, чтобы её спровоцировать. И там может орг огр ограничивать даже какие-то обычные вещи, как там ходьба, плавание. Вот. Я понимаю твоё вот, э, раздражение по этому поводу и тревогу. А, а скажи, пожалуйста, м, сколько месяцев уже длится эта проблема?
Ну, получается, что, э, вот в августе я её обнаружила, потом мне назначили, э, терапию. Я ходила в терапию где-то 2 месяца, э, сентябрь и октябрь, и, м, ну, то есть 1,5 получается месяца, и потом Ну, получается, что вот последние месяца 2, а, острой боли нет, но периодически возникает какая-то боль. Особенно, знаешь, вот недавно я, м, ну, я вообще в таких, э, удобных кедах хожу, а тут, значит, я хотела пофорсить, купила себе такие грубые ботинки. Вот, даже к ним собиралась взять какие-то ортопедические стельки, вот, но оказалось, что, м, очень больно. К счастью, у меня приняли назад эти ботинки. То есть прямо прямо у меня вечером болели ноги так, что я, э, как бы, что модница во мне, ам, ну, не умерла, но закопалась куда-то в норку. И я просто пошла относить обувь. Ам, и мне немножко обидно, потому что это даже не каблуки, понимаешь, это всего лишь грубые ботинки, и мне уже было в них ходить тяжело. Мне это совершенно не понравилось, потому что я всё-таки, ну, э, не знаю, я я как-то, я хочу разнообразную обувь, хочу стиль разнообразный такой, особенно мне нравятся всякие рок-н-ролл. М, вот. Э, как-то так, что теперь одни кеды? Нет, кеды у меня классные, но не на всю же жизнь, я как бы хочу разнообразие.
Так. Да. Кань М. Мгм. Конечно. Да, да, мне искренне жаль, что, а, у тебя такая ситуация. А вот, э это, как сказать, э, травма, да, а, боль, э, какие-то ограничения, когда ты, там, вот, любишь быть активной, там, ходить в горы, как ты говоришь. А вот, поэтому я понимаю твою, э, разочарование, да, в том числе и с модой. А вот, то есть, э, хочется купить вот красивые ботинки и, получается, не мочь их носить. Это обидно, вот, а, как такая маленькая потеря, м. А скажи, а помимо вот, э, терапии, лазера, ты что-то ещё делала? Там физиотерапия, может быть, массаж или какие-то стельки?
М-да. Ну, смотри, мне как бы врач не назначил физиотерапию, но я, естественно, а, почитала, что смогла на эту тему. А вот, я так поняла, что мне нужно, м, ну, естественно, укреплять мышцы ног и в том числе ахиллова вот это сухожилие растягивать, потому что если оно не растянуто, если оно укорачивается, да, от малоподвижного образа жизни, то нагрузка идёт именно вот на стопу, на кости, и от этого, может быть, возникает, а, в том числе воспаление. Ну, во всяком случае, если верить интернету, потому что врач как-то очень коротко об этом сказал: "Ну, наверное, вы занимаетесь спортом, а, ну не занимаетесь, ну ну, как-то так вот и всё". А вот, и я как бы стараюсь делать такие упражнения, ну, что-то вроде гимнастики, на растяжку вот этих мышц, но, м, не знаю, насколько это эффективно, потому что в моём понимании я всегда думала, что чтобы, э, у э, мышцы на ногах укреплялись, надо много ходить. А тут оказывается, что <chuckles> много ходить мне больно, и нужно как бы сначала каким-то образом укрепить мышцы, а потом много ходить. И мне не совсем понятно, то есть вот эти упражнения, которые я делаю, они вообще эффективны или это как мёртвому припарка?
Так. Понимаю. Да. Мгм. Да, э, такая, м, ситуация, конечно, м, запутанная. Понимаю твою вот растерянность, да, когда ещё и врач, а, не объяснил как-то толком. А вот, э, а, это, м, тяжело. Вот. Но, м, больше ходить, а, чтобы укрепить мышцы, на самом деле, я думаю, что это правда может быть, а, ошибкой, да, особенно вот, э, а, в твоём случае, когда есть воспаление, да, когда вот, э, там кости, а, э, м, воспаление кости, да. То есть, наверное, эта перегрузка, она может, правда, делать только хуже, вот. И, ам, сейчас у тебя должно быть такое укрепление дозированное, и не через боль. Возможно, как бы, там, через ещё несколько месяцев тебе будет ещё лучше, да, то есть там 2-3 месяца какой-то вот такой контролируемой нагрузки, а не вот: "чем больше, тем лучше", да? М.
Ну да, наверное, да. Потому что мне всегда действительно казалось, вот как ты сказала, чем больше, тем лучше, вроде бы. Это же не может быть вредно двигаться, и вообще, движение- жизнь. Наверное, дозировать, но, опять же, тут есть такой риск уйти совсем в сторону лени, типа: "Ой, я бедненькая, несчастненькая, мне там ничего нельзя, да". Вот, как бы, я боюсь начать себя жалеть, может быть, по этой причине. Мне всё-таки хочется
Да.
как-то, ну, не в чёрном теле себя держать, но и не разлениться совсем, пользуясь тем, что мне же больно, значит, можно. То есть всё-таки какие-то, э, не знаю, зарядки делать. Может быть, вот есть зарядки, которые вообще лёжа выполняются. Не знаю, насколько они эффективны.
М, действительно, да, м, начать как бы себя жалеть тоже можно как бы в это скатиться. Я, м, понимаю твою как бы тревогу по этому поводу. А вот, э, э, думаю, что это может быть эффективно, да, вот эти лежачие, а, упражнения, потому что, а, правда, иногда они есть, ам, м, а, даются такими специальными тренерами и даже врачами. А вот, э. А вот эта специальная физкультура. Поэтому, а, возможно, стоит попробовать всё-таки и увидеть, какой будет, э, результат. Вот. Потому что, наверное, продолжать много ходить сейчас не самый лучший путь, э, к восстановлению, а, пока что. Да, то есть, не надо прекращать полностью эту ходьбу, но как-то вот, э, а, короткими сессиями более, а, вот, и следить, чтобы боль во время ходьбы не усиливалась.
Ну да. Ну да, наверное, так. Да, наверное, нужно больше делать каких-то упражнений, и в том числе дома, в такой спокойной среде. Ну и ходить, м, ну, в принципе, вот если я буду ходить дальше по моим обычным, м, делам, то это, я не считаю это каким-то перегрузом. То есть, а, может быть, к горам подготовиться нужно, а, потому что всё-таки рано или поздно, когда погода станет теплее, мне, конечно, хочется снова в поход и полазить где-нибудь. Вот, опять же, не знаю, м, насчёт обуви, вот, наверное, всё-таки
Да.
м, стоит рассматривать какие-то удобные варианты, да, в большей степени.
Да, м-да, э, как бы обувь, а, попробовать, посмотреть, поискать, а, потому что, на самом деле, а, всё-таки сейчас, эм, современный мир, и вот моделей, э, для, м, таких ситуаций стало намного больше. Просто, возможно, они не в обычных магазинах, да, можно даже попробовать посмотреть где-то в интернете. Вот, и можно тоже найти что-то и модное, и вот, э, с какой-то вот хорошей амортизацией, да, там, не тонкой подошвой, то, что как бы тебе будет нужно.
Ну да. Спасибо тебе большое, что меня выслушала, поддержала, и за все твои советы тоже. Я думаю, что-то мне всё-таки поможет, и я как-то смогу восстановиться.
Да, я рада, что мы смогли рассмотреть несколько вариантов, и обращайся, если тебе что еще-либо, а, понадобится, я буду здесь.